Do'n napapasok ang, problema. O sa isang mag sa isang relasyon, oo. Ikaw ba, para sayo?
Tama, tama, sang-ayon po ako diyan. Opo. Para sa akin po, ano, ayan, siyempre 'pag usapang tiwala sobrang importante po talaga 'yan sa isang relasyon. Kasi po 'yan 'yong siyempre diyan po 'yong papasok 'yong mga, ah, 'yan 'yong respeto na mga tinatawag, responsable kasi nga po 'yan buo pa po 'yong tiwala mo sa tao, kasi totoo po siya, tapat, ganyan. Kaya po napakamahalaga po niyan para sa akin, 'yong tiwala. Kasi gaya rin po ng nasabi ninyo, ang hirap po kasi kapag ganiyan, nawala na po 'yong tiwala, nagkakaroon na rin po kasi ng lamat, ganiyan. So parang, ando'n din po 'yong 'yan ang hirap naman po 'yong maghihinala ka, ganiyan. Kaya nakakatuwa rin po 'yong sinabi ninyo na, ang sarap din po 'yong magtitiwala rin po tayo para hindi rin po tayo laging hinala nang hinala, ganiyan. Parang 'yon po 'yon po 'yong para sa 'kin. 'Pagka sa inyo po ng ano po ninyo, asawa po ninyo, paano po kayo parang nagkakatiwala sa isa't-isa?
Ano yun oo. Ay, oo.